हाँ जी, बिल्कुल। मैं देखता हूँ जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है ना? कोई भी सामान अगर आप दुकान पे खरीदने जा रहे हैं या कोई भी मॉल पे अगर कोई बड़े मॉल पे जा रहे हैं ना, तो वो क्या होता है कोई मार्ट वगैरह में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे आप कोई भी सामान लेते तो आपको प्लास्टिक ही मिलता है, प्लास्टिक बैग इस सामान को रखने के लिए। तो आप क्या करते हैं ना जब प्लास्टिक को आप घर लेकर आते हैं, उसे क्या करते हैं ज़्यादातर लोग ना वो प्लास्टिक को डस्टबिन में नहीं फेंक रहे हैं। कोई भी सामान निकाला प्लास्टिक से प्लास्टि या रोड पे फेंक दिया या अपने घर की बालकनी हुआ या फिर विंडो हुआ वहाँ से उसको फेंक दिया। तो क्या होता है कभी-कभार देखिएगा आप रास्ते पे चलेंगे तो काफ़ी सारे प्लास्टिक भी गिरे होते हैं। और क्या होता है ना प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है, जो लोग जो कचरा लेने वाले आते हैं वो क्या करते हैं उसको जला देते हैं वेस्ट को। समझे? उसको जलाने के बाद क्या होता है ना, पूरा जो उस से जो धुआँ निकलता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। वो भी समझ लिए क अ, हवा में ना वो गंदगी फैलाने का काम करता है, वो प्रदूषण फैलाने का काम करता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है मेरे ख़याल से प्लास्टिक काफ़ी सारे जगहों में आपने देखा होगा कि प्लास्टिक बैन्ड हो चुका है। जैसे कहीं भी कुछ सामान लेने जाते हैं ना, आज के टाइम में कोई प्लास्टिक नहीं मिलता है वो रिसाइकिल वाला बैग मिलता है आपको। ताकि अगर वो फेंक भी आते हैं तो फिर से आप उसे यूज़ कर सके, कंपनी द्वारा। क्योंकि वो कचरे वाले आते हैं उठाकर ले जाते हैं वो फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसे जलाया नहीं जाता है और प्लास्टिक को जलाने के बाद में काफ़ी सारी गंदगी जो है वो धुआँ जो निकलता है, अगर हम उसको हम साँस अगर लेते हैं ना वो प्रदूषण में प्रदूषण में तब्दील हो जाता है वो अगर हम साँस लेते हैं हमारे सेहत के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मेरे ख़याल से प्लास्टिक को जो जैसे कि जितना कम यूज़ किया जा रहा है ना अभी, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। है कि नहीं?
जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हुँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। हाँ, बिल्क जी। हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, मतलब अ, प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है ना वो हमको नियमित रूप से करना चाहिए। मैं भी अपने आस-पास देखता हूँ तो ना लोग क्या करते हैं कि अ, ब जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सामान लाते हैं तो वो छोटी-छोटी कई सारी पन्नियाँ ल लेते हैं जिनमें सामान लाते हैं। और यहीं पर ही इसको अगर मतलब सही करना है, तो वो क्या कर सकते हैं एक अपने घर से एक बड़ा-सा कपड़े का बैग लेके चलें या फिर जूट वगैरह का बैग लेके तइ चलें, जिससे मतलब इस चीज़ का खतरा अ, बढ़ता जा रहा है। और ना मैं कई बार ना आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक है ना वो बैन हो चुकी है लेकिन ये बार-बार शुरू हो जाती है मतलब दोबारा से पूरी तरीके से आज तक इस पर बैन ही नहीं लग पाया है। तो मेरे ख़याल से जो कारण है वो सरकार की लापरवाही भी है, मतलब अ, मुझे लगता है कि जो प्लास्टिक को बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उनसे ना जो सरकार है ना वो ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूलती है। जिस वजह से ना उनको नुकसान होजा होता है, इस वजह से ये बंद नहीं हो पा रहा है। तो आपको भी क्या यही कारण लगता है मतलब सरकार भी इसके पीछे मतलब एक बड़ा कारण है?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
जी। जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। हाँ। जी। जी।